À, đúng nha, cái này hay đó. Đúng là cái việc mà giảm cái khoảng cách này nó không thể diễn ra trong 1 ngày hay là 1 tháng đâu. Cái điều này chắc chắn rằng là nó phải diễn ra lâu dài, nhưng mà nó có thể bắt đầu từ những cái hành động nhỏ nhất. Đó là cũng là một cái điều cực kỳ đáng trân quý bạn ha?
Đúng, đúng, đúng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chính xác, chính xác. Ờ, mình cũng mong rằng là, kiểu, ờ, ờ, người dân này, chính phủ này, là họ có thể, gọi là, đưa ra những cái biện pháp nó lành mạnh hơn để có thể, gọi là, kiểm soát, a, cái giới siêu giàu và dùng vào những cái số tiền đấy để, gọi là, đầu tư thêm cho, ờ, trường nghề này, đào tạo này, đó, trường học và những cái, gọi là, chất lượng và dịch vụ như là y tế, giáo dục, đó, để cho xã hội có thể, ờ, đoàn kết này và phát triển một cách, a, lành mạnh và bền vững hơn. Đó.
Ừm. Wow! <coughs> Hiểu, hiểu. Mình hiểu. Ừm. À, đúng rồi. Chính xác, bởi vì khi mà người nghèo được nâng lên thì cả xã hội nó mới có thể được tiến lên, đúng hông? Cho nên là một ừm, một cái xã hội mà văn minh thì không phải là cái nơi chỉ là những cái người giàu được sống tốt, mà là một cái nơi mà người nghèo cũng có cơ hội để được sống tử tế, ờ, theo mình nghĩ là như vậy. Ừm.
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng. Mình rất là đồng ý với những cái quan điểm của bạn nha. Ờ, mình cũng cảm ơn bạn rất nhiều vì cũng đã đưa cho mình những cái, a, ờ, ý kiến rất là thú vị, ờ, rất là hợp với, gọi là, quan điểm của mình nha. <laughs> Và cảm ơn bạn rất nhiều vì cũng đã lắng nghe. Ừm, ừm.
Ừm hứm. Ô kê. Ừm. Mình cũng cám ơn bạn. Ừm, mình cũng cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình những cái góc nhìn rất là hay về cái câu chuyện sự chênh lệch giữa giàu và nghèo ngày hôm nay. Mình chúc bạn có một buổi tối thật là nhiều niềm vui bên gia đình và người thân của mình nha. Bye bye, xin chào bạn!
Ô kê.

Mình hiểu.
Bạn đồng ý không? Ờ.
Ưm, đúng rồi. Mình cũng nghĩ như vậy, với lại mình nghĩ rằng là mỗi người thì chúng ta có thể bắt đầu bằng cách là chia sẻ những cái kiến thức nè, hoặc là có thể giúp đỡ những cái người khó khăn mà quanh mình. Đó, hoặc là chúng ta có thể tiêu dùng có trách nhiệm hơn về và ủng hộ vào các cái tổ chức hoặc là những cái, ơ, tổ chức về xã hội minh bạch á, mình cũng có thể ủng hộ vào đó, ờ.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ờ, mình động ờ, mình đồng ý nha. Đúng, đúng, đúng, mình mình rất đồng ý với cái, a, ý kiến của bạn là chúng ta nên, a, ủng hộ những cái công đoàn này, đúng không? Chúng ta nên tham gia công đoàn để chúng ta có thể bảo vệ, ờ, quyền lợi của những người lao động, ừm, bình dân, những người lao động, ờ, trung bình và ở dưới này, để họ đảm bảo những quyền lợi, ờ, chính đáng cho họ. Mình thấy là, kiểu, nhiều có những cái quốc gia ấy, ờ, giới siêu giàu họ rất là lạm dụng cái quyền lực ấy, kiểu, ờ, có tiền là có quyền mà, đấy, thế nên là họ sẽ, gọi là, bóc lột sức lao động của những cái người thấp hơn, và mình thấy như thế là nó rất là có vấn đề nha. Đó, thế nên là mình cực kỳ ủng hộ ừm, ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Hợp lý. Ừm. Hiểu, hiểu. Với lại, ờ, mình nghĩ là ờ, với lại mình nghĩ là cái việc mà đầu tư vào những cái giáo dục phổ cập chất lượng á bạn, hoặc là có thể là có thể hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho những người thu nhập thấp nè, hoặc là một cái số giải pháp nữa là có thể áp dụng thuế lũy tiến giống như bạn nói với những người thu nhập cao, đó cũng là một cái cách là khá là hay đó. Ngoài ra thì cũng có thể phát triển những cái chương trình đào tạo nghề miễn phí cho những cái người nghèo á, ờ, thì đó thì đó cũng là một cái cách ừm, đó là cái cái cái cách mà xã hội nên làm. Còn, ờ, về cái mỗi mỗi người nên góp phần thu nhập hẹp, ừm, để cho làm giảm đi cái khoảng cách giàu nghèo thì mình giống như nãy mình nói á, là chúng ta có thể bắt đầu chia sẻ với những cái cái người nghèo, chia sẻ bằng kiến thức hoặc là có thể giúp đỡ những người xung quanh. Thì, à, còn theo bạn thì sao? Ờ, bạn nghĩ rằng là chúng ta nên góp phần thu hẹp những cái khoảng cách này bằng cách nào?
Đúng, đúng. Ờ hớ. Đúng rồi. Hay nha. Ờ, cái đấy mình thấy hay đấy. Ờ, ờ, ờ, mình cũng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 Đúng rồi.